عايزِك كده تقولي لي إيه الأغنية اللي بتعبّر عنِّك بشكل كبير؟
بُص، هو يعني أنا بصراحة باسمع أغاني كتير. بس أنا مؤخرًا كده في حد رشَّح لي أغنية حلوة أوي تمام؟ أنا ما كنتش أعرفها، آآ وساع من وقتها بقى أنا باسمع الأغنية دي، وهي فعلًا امم يعني بتعبّر عنِّي، أو بتعبّر عن اللي أنا عايزة أقوله له فاهم؟ يعني بصراحة
جميل يعني هو أصلًا حَس بده، وادَّاكِ الأغنية، وفعلًا طلع كده صدفة صح؟
بصراحة أنا مش عارفة هو ليه باعت لي الأغنية دي. ما مش فاهمة مش فاهمة المعنى من إن هو يبعتها لي، بس تمام يعني هي الأغنية حلوة وعجبتني فأنا بقيت أسمعها.
طب هي لمين؟ لو فاكراها أو مثلًا الأغنية بتاعة إيه؟ أو بتحكي إيه؟ يعني احكي لي عنها.
آآ فاكراها طبعًا. هي أغنية قديمة شوية يعني، آآ لمغنِّي اسمه عامر منيب، okay والأغنية بتاعته بصراحة حلوة، حلوة، حلوة جدًا، كل الكلمات جميلة، لحن، الصوت، ال المعنى أصلًا بتاع الكلمات، الإحساس في الأغنية، تحفة يعني بصراحة.
جميل جدًا. يعني أنتِ ال ال اللي حاب ال أكتر حاجة شدّتِك في الأغنية يعني، كانت ال الكلمات والّا ال أصلًا صوت المغني ذات نفسه؟ والّا بقى أصلًا آآ إن الشخص ده هو اللي مدّيها لِك؟ يعني إيه أكتر حاجة شدّتِك؟
أكتر حاجة خلتني أحب الأغنية إنه الشخص ده هو اللي اداهاني. بعد كده حبيتها أكتر، علشان خاطرآآ يعني أنا حسيت إن الكلمات دي مكتوبة لي أساسًا. أن أنا أقولها له فاهم؟ أن أنا عايزة أغنيهاله أصلًا. آه بجد. آمم يعني بالضبط بالضبط! <laughs> شبه الموقف تمامًا يعني آمم.
ياه للدرجةّ! يعني دي جات بالضبط طب وقُلتِ له كده؟ يعني رُحتِ صارحتيه بالكلام ده؟ والّا هو ما ما قلتهوش بقى بال
لأ، ما قلتلوش، ما قلتلوش، عشان ما ينفعش أقول له. هو ما بيحسش، ما بيفهمش. ف ما ضبطتش معانا، يعني أقول له. <laughs>
<laughs> يعني أتمنى يسمع الكلام ده علشان يرد و
أنا كمان أتمنى صدّقني، آآ، هو يعني إنسان لطيف، وكل حاجة. بس يعني هو ما بيفهمش تقريبًا. <laughs>
تمام اوي <laughs> بس ب
يعني هو غلس بصرا حة يعني في الموضوع ده.
بس حتة أن هو ادّاكِ الأغنية وعجبتِك. نقدر نقول برضه أن إنه كويس إنه عمل كده يعني.
هو عادي بيشاركني ع يعني عادةً بيشاركني أغاني، مش حاجة مميزة بيننا، إن هو مثلًا، اسمعي دي أو كده. لأ، هو على طول بيشاركني أغاني. بس الأغنية دي
آه، يعني دي ما كانتش حاجة مميَّزة.
آه، يعني هو يعني على طول في بيننا أغاني رايحة جاية. ال اللي كان مختلف في الموضوع إنه أنا أخدْت كلمات الأغنية دي، يعني ضبطت معايا على الموقف، على اللي أنا عايزة أقوله، واللي أنا حاسّاه وكده يعني، فاهم؟ بس
جميل. طب ما حاولتيش تلمّحي له إن الكلمات دي مضبوطة؟ أي حاجة يحس، والّا <chuckles> ما لأ، ما ضبطِتش معاكِ؟
<laughs> لأ، بصراحة ما حاولْتش، آآ يعني بصراحة محرَجة جدًا، زي ما قلت لك أصلًا ما ينفعش آآ يعني أقول له كده، آآ يعني أسباب أسباب خاصة شوية. فما حبيتش إنه يعني آآ أخد الخطوة دي، وأقول له حاجة شبه كده، إنه آآ "أنا عايزة أقول لك حاجة" أو كده يعني، بصراحة الموضوع يعني تقيل أوي.
تمام. فحبيّتِ تحتفظي كده بالأغنية، وبقى ب بمعانيها بقى وكلماتها، بأي حاجة، بيكِ أنتِ بقى وبينِك وبين نفْسِك. وهو لو فهِم ده يبقى يعني <chuckles> تبقي مستنية بقى ييجي يكلمِك.
آه بالضبط، كده يعني هي كده فعلًا <chuckles> بس يعني بصراحة مش فاهمة يعني، هل مثلًا ممكن تحصل ويفهم، أو هو مش هيفضل هيفضل مش فاهم طول حياته بصراحة مش عارفة. بس هي ما فيش مشكلة عادي، المهم الأغنية عجبتني يعني وحلوة، وأنا أصلًا باحب أسمع المغنِّي ده، بس أنا ما كنتش أعرف الأغنية بتاعته دي.
جميل يعني تمام. طب هو أصلًا أنتِ قُلْتِ الأغنية دي ل لعامر منيب. آآ، أنتِ أصلًا بتحبي تسمعي له عامةً والَّا دي كانت بس يعني صدفة إن هي عجبتِك الأغنية دي؟
امم. آآ لأ بُص هو أنا بشكل عام فعلًا، امم، باسمعه ما عنديش مشكلة، بس يعني مش مش interested أوي مش اللي هو أروح أدوّر عليه بنفسي وكده و وأسمع أغاني ليه وبتاع. لأ، لو جت قدّا لو جت قدّامي أغنية ليه باشغلها، ما جتش حاجة خلاص تمام يعني. بس هو الإقتراح اللي اقترحه عليَّ، أو يعني الترشيح اللي رشّحه لي أيًا كان، الأغنية كانت بتاعته كانت آه كانت جميلة جدًا، وبقيت أسمعها بشكل آآ دايم، يعني بشكل مستمر اللي هو لو مش قدّامي في الك آه لو مش قدّامي في الquick play باروح يعني أشغلّها أنا مخصوص يعني آآ أسرِّش عنها وأجيبها مخصوص. فاهم؟
آه شايفاها ضبطت معاكِ يعني. ياه للدرجة؟ طب أنا لسه كنت هأسألِك يعني، هل الأغنية دي أصلًا، آآ مرتبطة ب بmood معين؟ يعني مثلًا بتسمعيها وأنتِ فرحانة، مبسوطة، آآ وأنتِ مثلًا ب بتفتكري حاجات معينة والَّا لأ، عادي أنتِ بتسمعيها في أي وقت براحتك عادي؟
آآ لأ، والله باسمعها في أي وقت، خاصةً لو كنت عايزة أكلمه يعني باروح أسمعها، اللي هو يعني بَدل ما بَدل ما أروح أتهور وأكلمه لأ، يعني باسمع الأغاني اللي هو باعتها لي وكده خاصةً الأغنية دي. عشان زي ما قُلْت لَك هي أحلى أغنية آآ يعني أحلى أغنية باسمعها مؤخرًا، وأحلى أغنية هو شاركها لي ب دونًا عن كل الأغاني بأمانة.
جميل ده، واضح إن هي أغنية فعلًا مُعبرة على م من طريقة وصفك عنها، يعني الصراحة أنا جالي فضول إنّي أسمعها. طيب يعني يعني حتّة إنك مثلًا الأغنية دي مثلًا إن أنتِ قُلتِ بتعبّر عنِك والكلام ده، آآ هل دي وحدها والّا يعني شايفة مثلًا في أغنية تانية مكمِّلة إن هي تعبر عن شخصيتك؟
امم. آآ، والله بُص في أغنية تانية كده بس دي اكتشافي أنا، وأنا باحبّها أغنية لإليسا. هو أنا أصلًا بُص يعني مودي كلّه منوّع وأغانيّا كلّها منوعّة. بس أغنية إليسا دي كانت ظهرت لي قبلها يعني بفترة كده من قبل ما يعني أتكلّم مع الإنسان اللي مش بيحس بيّا ده، okay ويشاركني أغنيته. بس الأغنية بتاعة إليسا دي كانت حلوة أوي. و وفعلًا برضو معبرة، و وتقريبًا فيها نفس فكرة أغنية عامر منيب. بس يعني يمكن حسيتها حزينة أكتر.
جميل أوي طيب وأغنية أغنية إليسا دي آمم، يعني أنتِ قلتِ إنك اكتشفتيها لوحدك ويعني ما حدش قال لِك عليها. آمم، أنتِ شايفة بقى إن هي بتعبر عنِك يعني ب بشكل كبير؟ أو ب اللي هي مثلًا بتوصف شخصيتِك وكده؟ والّا يعني أنتِ بتحبي تسمعيها وخلاص؟
امم. آآ، بصراحة أنا يعني في الأول كنت باسمعها وخلاص. بس بعدين ركزت في الكلمات كده واللي هي بتقوله، والأغنية طلعت واو إيه التحفة دي! يعني هو في أغاني حلوة كده <chuckles> كانت فعلًا حلوة و وعبرت يعني برضو عن حاجات كتير أوي في شخصيتي، وأفكار كده في دماغي. يعني بصراحة أنا بانوّع دايمًا في الأغاني مش بس دي الأغاني اللي باسمعها يعني. حتّى باسمع أغاني حزينة كده بلا هدف، اللي هو عايزة أسمع أغاني حزينة عادي
جميل أوي. آه يعني هو الموضوع مش مرتبط ب بmood أنتِ بت بتروحي للأغنية وخلاص أيًّا كانت بقى هي
آه يعني، خاصةً الأغاني اللي أنا يعني باسمعها بشكل خاص، غير الأغاني اللي حد بيشاركها لي. آآ فأنا لأ، مش بارتبط بmood معيّن اللي هو مثلًا حزينة فاروح أسمع حزين، مبسوطة فاسمع <tsk> باحس الحركات دي كده حركات عيالي أوي فاهم؟ <chuckles>
جميل. آه فبتسيبيها هي وبيبقى على حسب يعني أنتِ بتحبي تسمعي إيه، وبتسمعيه عامةً بقى ما لوش علاقة بالmood طيّب ي
بالضبط كده يعني. ما مش مرتبطة بحاجة معيّنة. اهم.
حتّة أغنية إليسا دي آآ، أنتِ ب يعني جرّبتِ بقى تشاركيها مع حد؟ والّا أنتِ احتفظتِ بيها لنفسِك بس؟
آه تقريبًا قلت له عليها. قلت له في أغنية كذا كذا آآ، نفس الشخص <laughs> سمعها. تقريبًا قال لي إن هو عارفها وحلوة ومش عارفة إيه وبتاع. بس لأ، ما ما بيحسش قلت لك <laughs> فلأ عادي يعني <laughs> الأغنية الأغنية حلوة وخلاص يعني أنا عمومًا، سواء هو فهم أو ما فهمش. أ أيًا كان. أنا مبسوطة إني شاركتها معاه بشكل عام يعني بصراحة. مش
ياه لنفس الشخص؟ جميل اه يعني جميل الصراحة إنك م لمّا تكوني مثلًا بتحبي أغنية وكده. إنك تروحي تشاركيها مع حد. أكيد بتحسي كده إنك ب ب يعني ايه؟ ب ب أكيد بفخر كده شوية. إن هو سمع الأغنية دي وأنتِ اللي مكتشفاها وكده، فطبعًا ده بتبقى حاجة حلوة ليكِ يعني. آآ
بالضبط. آه فعلًا باحس إني مبسوطة شاركته يعني حاجة. فاهم؟ يعني أصلًا باحب إنه أشارك الناس القريبين مني حاجات، والناس اللي باحبهم وكده، فأنا شاركته أغ أغنية، وكانت يعني عن طريق صدفة أساسًا. ما كناش بنتكلم ولا حاجة ف فحبيت إنه أنا يعني عرفته على الأغنية دي.
تمام، طب هو أنتِ أصلًا آآ من النوع اللي هو ب يعني الأغاني دي بما إنك إيه، بت بشكل اللي هي بتأثر كبير في يومِك يعني، آآ بتحبي تشاركيها في ال في الstories بتاعتك، آآ، تنزليها على الإنستجرام، على الفيسبوك، على أي حاجة من الحاجات دي؟ والّا ما ما بتحبيش أوي؟
امم لأ ده أنا مدمنة على الموضوع ده. أنا على طول بانزِّل stories وأغاني، ومثلًا بابقى عايزة أنزِّل story بال وكل حاجة جاهزة خلاص. بس مثلًا قاعدة ربع ساعة، تلت ساعة، مش عارفة أختار أغنية إيه؟ أو لمين، والmood وإزا وباسأل صحابي على فكرة. يعني حتى الموضوع كده بس بسيط وسهل. أنا باسأل صحابي وباسأل ChatGPT، باقولك إيه بص بجد لازم لازم الstory دي، والأغنية تكون حاجة بالنسبة لي perfect عشان أنا بصراحة باقعد أفتحها كل شوية، فلازم يعني كل مرة أفتحها أكون مقتنعة بيها <chuckles> ما أحسش إن أنا مترددة
ياه! للدرجة ده الموضوع مش بسيط يعني. جميل طب هو أنتِ أصلًا ال ال حتة الstory دي لمّا بتيجي تنزّليها بقى أنتِ بت ب بتميلي بقى أكتر إنك تحطّي اغنية آآ من الأغاني اللي هي بتعبّر عنِك؟ والّا ب يعني عادي بتحطي اي اغنية يعني ما ي مابتفرقش الحتة دي أوي؟
بصراحة باحط أغنية بتعبر عن آآ mood اليوم، تفاصيل اليوم، الجو، آآ شكل الصورة مثلًا سواء لو هادية، لو الصبح لو بالليل فاهم؟ الحاجات دي كلها بصراحة بتفرق في اختيار الأغنية، مش باختار أي حاجة عشوائية وخلاص، يعني باحس إنه لازم يعني حاجة كده ت يعن يتقال عليها إيه؟ آآ الPerfect match ما بين الصورة والأغنية فاهم؟ اللي هو يعني الله فعلًا أغنية مناسبة الجو ومناسبة الصورة كده يعني.
جميل. آه تبقى الأغنية بتوصف الصورة وفي نفس الوقت أنتِ حاباها وبتوصف ال مودك يعني والكلام ده.
اب بالضبط كده يعني باحاول أوفّق بين كل حاجة أنا حتى في أغاني بابقى حاباها، و والأغاني دي مفضلة عندي وكده، بس باحسها مش مناسبة على الStory فما انزلهاش عادي جدًا، وأعمل لها Save لمرّة تانية.
آه بتستخدميها بقى في Stories تانية. طب وأنتِ أصلًا آآ الأغاني اللي أنتِ بتقولي إن أنتِ بتبقي حاباها آآ وممكن بتعملي لها Save والكلام ده، آآ أنتِ أصلًا عاملة لهم playlist والَّا بيبقي على حسب بقى أنتِ أمّا بتفتكري بتجيبي الأغنية وخلاص؟
امم. لأ، بص بصراحة أنا يعني باحب العشوائية شوية ما بازهق من حوار الplaylists ده عشان خاطر أنا ما مع ن باكسل بصراحة أقعد كل شوية أرتب الplaylist وأحط مش عارفة إيه، واشيل إيه عشان ما بقيتش أحبها. ده أنا أصلًا شخصية مزاجية فما باعملش playlist ومعتمدة يعني على ذاكرتي، ذاكرة السمكة بتاعتي، ما بافتكرش منها أي حاجة، وكل مرة باروح أسأل صحابي وChatGPT برضه حتى وأنا عاملة Save
امم. <chuckles> يعني أنتِ برضه مع ذلك ب برضه هتروحي تسألي صحابِك أو ChatGPT ومنهم هتبتدي تجيبي ال الأغنية المناسبة يعني.
بالضبط كده يعني باحس إنه م يعني أصلًا عارف، بابقى مقتنعة بالأغنية وكل حاجة بس أجي أحطها واستخدمها باحس إيه ده؟ لأ، يع مش لايقة يعني مش حلوة أنا عايزة حاجة تانية. فدايمًا
أيوه بالضبط لازم تبقى الأغنية كده متضبطة بالضبط على الصورة وعلى الكلام ده يعني
آه حقيقي يعني باركز في التفاصيل أوي أنا مش عارفة ليه؟ والموضوع بيضايق عامةً مش سهل.
بس حلو أوي إنك برضه عارفة إنك تحطي يعني الأ يعني عارفة برضه الأغاني اللي بتعبر عنِك، وعارفة إيه الأغنية اللي هتتحط لأنهي صورة، يعني طبعًا كل الكلام ده جميل جدًا أكيد.
اهم. بصراحة آه يعني أنا باكون مبسوطة وأنا باعمل الحاجات دي، حتى لو بتاخد مني وقت، لو بتاخد مني مجهود وتفكير وكده، ما عادي بصراحة باتبسط، عشان كل شوية باقعد أفتح الStories بتاعتي فالله! إيه التحفة دي، إيه الجمال اللي انا منزلاه ده
مضبوط. <laughs> جميل أيوه فعلًا المهم طبعًا إنك تبقي راضية عن ال الصورة في الأغنية والكلام ده، يعني الصراحة حقيقي اتبسطت جدًا ب ب بقصتِك، وبالحكاوي بتاعتك وإن إنك شاركتِ الأغاني اللي بتعبر عنِك.
حقيقي أه. وأنا أتبسطت بالكلام معاك وأتمنى نتكلم تاني.